Mm, oye, pues, la verdad es que tienes razón ahí. Em, y debe ser un poco complicado para ti el saber que ella está como que buscando que tú también como que compartas lo mismo que ella hace, pero como que prefieres mantener lo tuyo, ¿no? Mm, sí, no quieres perder tu identidad, ya en esa parte y pues, es entendible. Pero no te preocupes, porque eso hay veces que es normal que suceda cuando hay como un cambio muy abrupto así en esas costumbres de o incluso en la mentalidad, ¿no? Incluso en la mentalidad, que parece que es lo que tú o tu esposa. Pero de que puedes encontrar ahí una manera para comunicarte con ella de una manera leve, para que ella tampoco se sienta atacada ni nada, pues, se puede. Y pues, antes de comentarte cualquier cosa, pues, es que me gustaría saber también un poco más sobre el contexto, y es que me gustaría saber también, ¿cómo es que tú dirías que la apoyas a ella en la relación, en ese aspecto específicamente?
Sí. Claro, sí, mira, eh, primero que nada, te agradezco por entenderme y escucharme. Y segundo, eh, bueno, respondiendo a este tema que me preguntas, pues, el apoyo es total, en el sentido que, por ejemplo, si vamos a comer juntos, eh, que es prácticamente todos los días, pues, yo procuro no comer carne enfrente de ella, ¿no? Eh, especialmente carnes rojas, o por ejemplo, eh, bueno, a mucha gente, y a mí también nos gusta la carne término medio, casi cuando se ve un poquito también la sangre. Entonces, eso, por ejemplo, le desagrada mucho. Segundo, eh, procuro no tener, porque, ah, es otro tema, este, alimentos, eh, por ejemplo, compras carne en la carnicería y la carne viene, pues, muchas veces con sangre, i inclusive cuando la compras en el súper, viene con sangre. Entonces, eh, procurar no ponerla en el refrigerador, sino que tenemos un congelador aparte donde solo ponemos la carne, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cambios han ido, eh, pasando poco a poco, eh eh, tratando yo de apoyarla, ¿no? En en el sentido de no hacerla sentir incómoda. Pero hay cosas que hay cosas que ya vienen conmigo desde antes de que yo la conociera. Por ejemplo, eh, como te comentaba, ella no quiere que tengamos en nuestra casa productos que vienen, por ejemplo, de animales. Y yo un objeto personalísimo es mi cartera. Y mi cartera está hecha con piel de elefante.
Ya. Sí. Sí. Sí es entendible. Oh, ya.